あの、色んな曲があるとは思うんですけれども。あの、人生の最後のエンディングにしたい曲とかってありますか？
はい。 あ、はい、あります。えっと、私はですね、あの、ベートーベンの第九
うーん、はい。 ええ。 はい。
あの、喜びの歌、これがいいですね。
うんうん。 あ、へえ、あ、へえ、それはどうしてですか？また、うん。
あ、私、あの、結構合唱が好きで、あの、色んな例えば、あの、区とかの合唱団とか、えっと、よく年末年始になると、あの、第九を歌う第九のコンサートってあるかと思うんですが
はい。 うん。 うん。 あ、そうですね。うん。
はい。ああゆうので、結構何回か歌ったことがあって
へえ。え、うん。
で、第九ってすごい好きなんですよ。うん。
へえ、え、歌われるっていうことは、なんか、そういう風な合唱団に入っていらっしゃるんですか？今も。
えっと、それは、あの、大体、その、年末の、あの、みんなで、あの、第九を歌おうんっていうような形で、大体夏くらいに募集が始まってっていうのがあって、そういうのに歌いたくなると、まあ、参加するみたいな形で終わると解散されちゃうので、はい。
ふーん。 うん。 え、じゃ、あの、誰でも参加できるんですか？
あ、できます。その区にへ住んでれば、あの、そうですね、その市とか区に住んでれば、あの、その、えっと、合唱団は基本的に入れますね。うん。
へえ、あの、歌を歌ったことない人でも、ま、入れるんですか？え、な何も試験とかないんですか？
あ、はい、あの 試験はないんですけれども、あの、練習があるんですよ。
はい。 ふーん。
なので、大体、ま、9月とか10月、11月かな？12月のその、ま、いつね、その、例えば、あの、市民公会堂とかそういうとこでね、コンサートやるかにはよるんですが、あの、大体土曜日とかに、あの、練習が2時間とかあるので、まあ、それに参加をして、<sucks teeth> それで人によってはもう結構歌えちゃう人もいるので、ま、そういう場合はね、ちょっと休んあと忙しかったりして休んではいいと思うんですけれども、あの、ま、基本的に、まあ、全然歌ったことがない人は、あの、そういうこう練習で覚えていくっていうような感じになりますね。うん。
うん。 うんうん。 へえ。 うん。 うん。 うーん、え、それって、あの、いつから、あの、だいあの、歌われてるんですか、参加されてるんですか、そううのに？
そうですね。あの、他にもなんか、あの、合唱団でそういういろんな、なんだろう、こう市民向けの場所がああの、題材、あの、曲とかがあるので、ま、必ずしもだいくではないんですけれども、あと毎年必ずしもやってるわけじゃないんですが。<sucks teeth> そうですね、もう10、10年以上前から時々、あの、ちょっとそろそろ歌いたいなって時に、なんかいい日程とかね、いいあれがないかなと思って自分の区で、例えばもし第9やってたら、あ、やろうとかって思って、あのそうですね、もう3、4回は歌ってるかな？はい。
はい。 うん。 うんうん。 うん。 へえ、え、どうして第九なんですか、それって。他の曲じゃダメんですか？
あ、えっとですね いや、他の曲でもいんですけれども、人生の、ま、最後のエンディングの曲で第九っていうふうに思うのは、やっぱり詩の世界が素晴らしいですね、あれ。
うん。 はい。 ふーん。例えば がメロディー、歌詞でうん。
あの、なんだろう、あれは、ま、人類皆兄弟ですね、はっきり言っちゃうと。あの、みんな、あの、そうなんですよ。あれはもう地球上に生きてる人みんなもう兄弟だっていう話なので、こうやはりこう平和と喜びをこう歌いかけてる歌なんですね。もう歌詞がもうほんとに素晴らしいなって私は思いますね。うん。
ああ。 うん。 うーん。 え、あの、ん、どういうどこら辺の歌詞が1番好きですか？
いや、全体的に、あれ、あの、そういう感じで歌ってるので、あの、 ってあの喜び、歓喜ですね、ドイツ語で、はい。
うんうん。 うんうんうん。
ま、あの、フロイネーシェーネルゲッテンフンテケテと歌ってくんですけれども、あれ、ほんとに、ま、あの単純に日本語に置き換えると、みんな兄弟たちよっていう形で、あなたも私もみんなね、この地球上で生きている兄弟であると。うん。だか
はい。 ふーん。
平和というんでしょうかね。こう憎しみ合うんじゃなくって、やっぱりこう幸せ、お互いに幸せを祈って平和に生きていきましょうねっていう、ま、喜び、この世のに生きてる喜びを歌っている歌だと私は理解しているので、ま、人生の終わりに、あの、もしね、あの、そういう時が来たらやっぱり生きててよかったなと、<inhales> あの、思いたいなと。あと、なんだろう、嫌な人もね、いるかもしれないですけれども、その時ね、ま、分かりませんけど、ま、基本的に、ま、ね、あの、袖で振り合うも他生の縁というね、昔の日本の言葉もありますけれども、ま、ね、今世であった人たち、ま、他生ってあの、他に生まれって書くんで、あの、大小の多少じゃないんですけれども、あの、前世もね、生きてたかも一緒にね、あの、あなたと知り合ったかもしれませんよねってことで、ま、今世もね、ま、何らかの形でね、またこうご一緒したわけだけれども、ま、ね、ま、幸せな人もいれば、こいつはって思う人もいたかもしんないけれども、ま、人生の最後はね、あ、ま、みんな人生兄弟だよねって、あの、人類皆兄弟だよねって私は思いたいなっていうタイプなので。
うんうん。 ふ、うん。 へえ。 うん。 うーん。 はい。 ああ、はい。 うん。 ああ。あああ、あ、それで、ま、人生皆兄弟だよねっていうことにことで、そのエンディングにくくいしたいということですね。
そうなんです。うん。
うーん、あ、それって、あの誰かにお伝えしてますか？その、わた私の私のエンディングはもう第九のあの歓喜にしてくださいみたいな。<laughs>
いや、してないです。 あ、それはね、夫には言ってますね。
うーん。え、じゃあ、どうどう言われますか？分かったってへんですか？
うん。 あ。 夫もね、あの、音楽もともと学生時代やってたので、それで、あの、ま、結構クラシックとかも好きなので、まあ、あの、第九はね、いい曲だよねっていうことはお互いに言ってるんですね。
はい。 うん。 はい。
で、あれ、第一第二第三第四楽章とあって、ま、第四楽章がいちばんこう、有名な、あの、合唱があるところなんですけれども。あの、その前、ま、ソロで、あの、ね、あの、4パート、あの、歌手の人が歌って、それをから、こう、合唱が入ったりするんですけれども、もう初めから、やっぱり、もうテンションがすごい高いので夫もあれは好きで、あの、うん、こういうの、あの、ね、やっぱり、どうせ、あの、最後だったら、あの、人生良かったねって思いたいねって彼も思ってるタイプなので、うん、第九いんじゃないって彼も言いますね。うん、うん。
うん。 はい。 うん。 うん。 ふん。 うん。 へえ、すごいお話されてるんですね。ご夫婦でっていうか、もう、なんか、こう、エンディングの曲をもう決めてらっしゃるというか、話し合ってるっていうのは、わ、すごいとかって思いますけども。うん。
いやいやいもうなんなんなんノリですノリです。<laughs> いや、あのね、全然すごいわけじゃなくて、なんか、こう、歌って練習したりして、あと、ま、本番とかね、歌い終わると、やっぱり、こう、気分がすごく高揚するので、それで、なんか「良かったね」なんて言われると、いや、やっぱ、これいい歌だよねとか、ま、最後はこれがいいよねみたいな話に、こう、なると、あ、そうだよねみたいな、そんな感じですね。<laughs>
ああ。 へえ。<laughs> え、あ、じゃあ、あれですよね。ま、あの、第九ってそんな悲しげなバラードとかじゃないじゃないですか、言ったら。うん、なんで、ま、言ったら、わあ、みたいな、ちょっとちょっと、心が躍るような感じのエンディング曲っていう感じですよね。なんとなく、こう。
はいはい。 ま、力強い感じはしますよね。こう、うん、うん、うん。
うん、力強いですよね。うーん。なんか。<laughs>
でもうん、そうそうそう。<laughs> はい。
そうなんです。なんか、こう、涙も止まりそうな感じがしますけれども、なんとなく。<laughs> あの、な泣け泣けないっていうかあれなんですけど、なんか、こう、心がこなんていうの活気があるっていうか。
そう。 そうですね。
うん。うんうん。力強い曲ですよね、ほんとにね。
あの そうですね。あの、まあ、ね、ドイツ語でね、歌詞なんでね、なかなかこうね、ストレートにあの、聞いてて、あの、何だろう、ねえ、日本の人とかだってあんまり思わないかもしれないんですが、あの、合唱団でそうやってこう覚えると、あの、ちゃんとね、あの、対訳があるので、あ、ここはこういうね、意味なんだっていうのが分かるので、そうするとね、余計に、特に
うん。 うん。 うん。 うん。
あの合唱団って年齢が上の人が多いんですが、あの、人生がね、やはり、こう色んなこう人生経験してきたからこそ、第九のね、歌詞が心に触れるのかな、なんて私は思ったりもしますね。うん。
へえ。 ああ、え、大体あの何歳ぐらいの方、あのご高齢の方だと何歳ぐらいの方いらっしゃるんですか？
いや、多分80代からいると思いますよ。
ええ！すごいお元気ですね、うん。
らう、60代だってね、50代だったら若いです。40代、50代若いですからね。<laughs>
あ、今のね、今の40代、50代は若いですよね、でも。いやいや
あ、いえ、ってか、だう合唱団の中でよんじゅうだいごじゅうだいは、まあ、ちちょっとあの、椅子とかね、並べるんなら、もう自分で率先しなきゃみたいな。だってろくじゅうななじゅう、まあ、80の人もいたら、やっぱり働けって感じですよね。<laughs>
ああ、あ、若いんですか？ へえ。 うん、まあ、確かにそうですよね。若いもんがみたいな感じですよね、もう。
うん。 あ、もう自ら多分動く、うあ、なんかもっと若い人はもっと働きますね。あ、い椅子私並べますからみたいな感じで、<laughs> あの、もうそういう雰囲気ですよね「いいのよ、私やるからいいのよって、いやいやいやいや、私やります」みたいなそんな感じ。<laughs>
へえ、あ、そう。 へえ、すごい。あ、でも。え、いや、今年はあれですか？歌われるんですか？
うん。 あ、今年はちょっと残念ながら、歌わないんですけれども、まあ、でも人生のエンディングはね、やっぱり、うん、第九がいいなって私は思いますね、うん。
うんうんうんうん。 へえ、それいつから思われたんですか、そういうことって？
結構前から思いましたね。どのくらいかな。うん、あの、やっぱ合唱団で、こう、練習してると、歌詞をやっぱりこうね、こう、じっくり、こう、味わう機会って
結構前ってはい。 うん。
多いんですね。そう、いや、いいこと言ってんな、これとかね。ああたし人間できてないからね、ここまでまだ思えないけどね。まあ、こうなれたらね、いいだろうし、こういう人が増えるとね、多分世の中はもっと平和になるんだろうな、なんて思いながら歌ってるわけですよ。うん。
うーん、うんうんうん。 うーん。 うん。 あ、まあ、じゃあ、あれですね、あの、ご自身は結構、あの、歌の歌詞を、あの、考えながら歌っているっていうか、あ、こんな意味があるんだとかっていうすごく深く、かんね、あの聞いてらっしゃるんですよね、歌われているというか。
はい。 そうですね。
うん。
でも、不思議なことにあたしドイツ人の友達とか、まあ、知り合いとこうね、どっかで会うことがあって、それで私第九歌えるんだよね、なんて言うと、意外とドイツ人知らないんですよ。<laughs> 私の周りだけかもしんないけど、は、みたいな話で、んで、まあ、ちょっと、まあ、下手だけど、とりあえずサビだけ歌ってみるか、みたいな感じで、なんなんかさっきみたくちょっとドイツ語もどきで歌うと、ああ、はい、はい、はい、みたいな感じになるんですね。
うん。 はい。 へえ。 あ。 ふん、うん。 ええ。 ふん。
それで、あの、ドイツでう「日本ではね、年末ね年末ってね、第九、結構コンサートが多いし、あの、よく歌うんだけれども合唱団とかもあって」なんて言うとねすごい驚かれるんですよ。
うーん、あ、ないんですか？ドイツのところドイツの人。
いや、あたしの周りがそういう音楽が長けてないのか知りませんけれども、なんかこれって確かだんだんだか、第一次世界大戦中にその、えっと、中国のね、あの、多分うすい山東省かあの辺をなんか、ちゅドイツと多分ね、あの、日本軍が戦ってドイツ人の捕虜が確か瀬戸内海のどっかの島に来て、あの、なんか、こう、いわゆる、こう、ね、あの、捕まっちゃってそれでなんか第九を歌い出したみたいな、その人たちが歌ってて、それをなんか村の人か島の人がなんか、こう、ね、知って、「あ、いい歌だね」みたいな形でなんかだんだん広がってったって話をなんかあたしその合唱団の練習の時にその教えてくだす先生が言ったことがあって、だから、日本人のなんかね、その、いわゆるね、あの、明治か大正かちょっと忘れちゃっそのあたりでこれいいねって思ってその多分内容がおそらく良かったから、日本人に広がったんじゃないかなと思うんですが、うん。なので
いえん。 うんうん。 えん。 うん。 へえ、第九ですか。第九あたしも、ま、きき聞いたことありますけど、あの、最初から最後まで多分聞いたことないんじゃないかなって思いますね。
うん。 長いですからね、あの、最初四楽章あるから60分ありますからね。うんうん。
えあで、あれあれですか？60分歌い通しですか？歌いっぱなしですか？あれ。
あ、いやいや、あの、第四楽章は最後のね多分何十分かなのでね、いんですけれども、だから、あの、いわゆる歌って言われたら第四、最後の楽章から入るんですね、で最初の方は音楽が始まってて途中から歌になってくので、ま、そうですねちょっと忍耐があの、ねあんまり聞き慣れてない方だとちょっと忍耐が必要かもしれないですね、うん。
うん。 うーん。 ええ。 あ、そうなんですね。 え、じゃあ、歌う時ってもうずっと立ちっぱなしで、こう、うん、あ、微動たいどはしないとあれですけど、あ、あ、なるほど。
あ、座ってられんですよ。最初は、えっと、ずっと、あの、観客と、あの、最初第三までだいそうですね第三そうですね、あの、座ってられて、あの、後ろの方でね、あの、オーケストラが前にいるのでそれで後ろで立っていて、だ第四が始まった時に、あの、ソリストのね先生たちが4人来るのでその時に指揮者の人が、こう、合唱団立ってってそれで立つので、あの、ね、立ってる時間はに多分20分くらいかな、うんうん。
うん、うん。 ああ。 へえ。 あ、は。 え、でもあれですね、あの生演奏ですごく気持ちがいいんじゃないですか、歌ってても。
あ、気持ちいいですね。うん、ななかなか見れないですよね。その舞台裏じゃないですけど、うん、そう楽しいですよ。あれは、すごいあれが楽しみかもしれませんね。うん。
ねえ。 見れない もう。 はい。 えふもう、あのオーケストラで歌うっていうのはなかなかできないことですもんね。ないことですもんね、ほんとに。
いや、もうあれやるとカラオケはカラオケよりこっちの方が楽しいですね。うん。
ね。 そうですよね。もう迫力もあるし、なんせ音はすごいしで。
そうですね。
うーん、気持ちいいと思います。とっても。
そうですね。ととその前日のあのゲネプロって1回通しがあるんですが、もうあれは最高に幸せですね。うん。
へえ、え、え、ななんでですか？緊張、皆さんいないから？
あ、やっぱプロの方たちが、ここちょっと悪いねって先生が言って、ここもう1回とか、私たちもあの、ためだし食らうんですけども、やっぱりそのプロの人たちが何をやってるかっていうのが、こう間近で見れて、あの、あ、こうやってあの、コンディションを上げていくんだなっていうのも分かりますので、それはすごいですね。うん。
うん。 ああ、楽しいんですね。 へえ、あ。 うーん、じゃあ、あれですか、あの、人生の最後のエンディング曲で、そのご自分が歌っている第九を流したいんですか？
はい。 いやいやいや、もうプロの方で結構です。あの、合唱団だからどれが自分かも分かんないですし、いやそんな下手な歌かかったら、うわ、ここ間違えたとかね、思いたくないですよね。CD とか持ってますけど、いいいです。あのプロの方がいいです、それは。はい。<laughs> <laughs> はい、プロの合唱団の、え、第九を聴いてエンディングがしたいですね。はい。
<laughs> ああ。 <laughs> あ。 あ、そうなんですね。 へえ、いやちょっと今日はなんかとってもなんかこうね、エンディングの曲っていうのは、もうちょっと寂しい歌かなとかって思ったりしたんですけども、なんかいいお話聞けました。ありがとうございます。
<laughs> いえいえ、あのこちらこそね、あの楽しく話させていただきました。聞いていただいてね、どうもありがとうございました。
あ、いえ、ありがとございました。失礼いたします。
はい、失礼します。